Ya, aslında, eee, ş ya, hızlıdan ziyade ben gerçekten ürün ya, öğün hazırlarken, bir yemek hazırlarken ki sağlıklı çünkü spor yapıyordum. Eee, yemek hazırlarken çok keyif alıyorum ve mutfakta vakit geçirmeye bayılıyorum. Hızlı demeyelim de sağlıklı öğün diyelim istersen.
Hı hı. <chuckles> Olur da hızlı kavramı şimdi kişiden kişiye değişiyor. Belki de senin için hızlı kavramı da farklıdır. Bazısı için 10-15 dakika, bazıları için 30 dakika. Hani, senin için bu sü ideal süre nedir?
Evet. Evet. 45 dakikadır ya. Yani, ideal süre. 40 bi 30 dakika, 45 dakika arası olabilir. E, çünkü Evet, 1 öğün için.
45 dakikada hazırlarım, diyorsun. 1 öğün için mi bu? Hı hı.
Çü çünkü, ııı, ben, aaa, uzun zamandır, yani uzun zamandırdan kastım, ııı, bir 3 senedir, aralıklı oruç diyeti yapıyorum.
A, ne güzel.
Eee, bu 6 saat boyunca, 6 saat aralığında istediğim he yani, istediğim her şey değil, yine belli başlı, ııı, h hedefim olan kalori miktarını ve protein miktarını yakalayıp, o kendimi 18 saat aç bırakıyorum. Sadece sıvıyla besleniyorum 18 saat boyunca. Yani sıvı dediğim su, çay, kahve. Arada belki olursa bira. <chuckles>
Hımm. Anladım. Evet, protein demişken şimdi sağlıklı bir öğünün temel taşlarından biridir poro protein. Tavuk, yumurta, baklagiller, ton balığı, somonlar, yani hızlı pişen aslında proteinler de senin işini kolaylaştırabilir. Protein, tokluk süresini de uzatıyor, enerji de sağlıyor. Hani, sence hızlı bir öğünde proteini hangi kaynaklardan almaya öncelik vermek daha mantıklı?
Kesinlikle. Kesinlikle.